<chuckles> Hoặc là, kiểu, có một số người là họ thấy là bình thường họ đi làm hết rồi, xong đến, a, tối họ, à, cơm nước cho gia đình, xong chăm sóc cho sức khỏe bản thân các thứ, xong cũng xong hết rồi, thế nên họ chỉ tranh thủ những cái giờ đấy, họ cái, kiểu, lướt web, họ, kiểu, khám phá cái thông tin trên mạng các thứ ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. À, đúng rồi, thì đôi khi cái việc mà, à, thức khuya để mà mình, à, học tập nè, mình trau dồi thêm kiến thức của mình thì cũng rất là khuyến khích, nhưng mà cũng đừng có khuya quá, cũng đừng có, gọi là, kéo dài quá, kiểu, chỉ 1-2 ngày thôi, chứ từ ngày này qua ngày khác thì m nghĩ là cơ thể mình nó sẽ, à, mệt mỏi nhiều.
Ừm. Ừm. Uầy. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, n nó sẽ xáo trộn cái giờ giấc sinh học, ừm, nó sẽ xáo trộn giờ sinh học. Bình thường là, kiểu, ờ, giờ đấy là giờ đi ngủ nhưng mà mình nhận thức, ưm, cái cái tớ biết là một số cái, a, cơ quan toàn bộ các cơ quan của mình, cái giờ ban đêm ấy, thì là cái thời điểm để nó phục hồi tổn thương sau sau một ngày rảnh việc. Nếu mà mình không đi nghỉ ngơi các thứ thì nó sẽ không được nghỉ ngơi, nó sẽ không được phục hồi lại, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng lâu dài của các sản phẩm đấy.
Ờ, đúng rồi. Đúng. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng. Đúng rồi, ờ, kiểu như là, à, mình nhớ là có cái khung giờ gì đó từ 1:00-2:00 là c giờ gan hay thận gì nó ra nó, ơ, thải độc, rồi, à, ờm, hai ba giờ gì đó là cà lá lách, là cái gì đó nó thải độc á, ừm, ờ.
Ừm. Đúng, chuẩn, chuẩn. Chuẩn, chuẩn luôn. Ừm, là do phổi, là do phổi, mỗi mỗi mỗi cái khung giờ là các bộ phận, ưm, của cơ thể khác nhau nghỉ ngơi.
Đúng rồi, ờ, thì mình nghĩ mình thức khuya nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng của mình, nó hông có thải độc được, ừm, hết cái chức năng của nó, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Chính chính vì thế mà nó sẽ trở thành những một số cái căn bệnh sau này mình dễ rất mắc phải.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi, ảnh hưởng tới sức khỏe, ừm, thì mình cũng rất là cảm ơn ừm, về cái, a, à, những cái chia sẻ nãy giờ xung quanh cái việc, à, thức khuya ha. <laughs>
Ừm. Ừm. Cảm ơn cậu. Ừm. OK, cảm ơn cậu nhé, xin chào cậu nhá. Chúc cậu tối nay ngủ sớm để có một sức khỏe thật tốt nhé.
Rồi, cảm ơn bạn nha, chào tạm biệt bạn.
OK, bye bye.

Ờ, đúng rồi, ừm, cảm giác là mình thức dậy rồi mình mệt, mình làm cái gì mình cũng mệt hết á, kiểu, mình thở thôi mình cũng mệt. <laughs>
Ừm. Ừm. Ờ. À, đúng rồi. Nhưng mà cái tớ theo cái một số, kiểu, có cũng như là lần nhá, tớ thức khuya nhưng mà nhiều lúc tớ thức khuya đến tầm khoảng 3:00, xong rồi 7:00 tớ dậy. Thì lúc đấy có lúc thì tớ lại cảm thấy là, kiểu, giấc ngủ nó như thế nó bình thường ấy, tớ dậy tớ không mệt đâu, thì không hiểu vì sao, ưm, nó lại nó lại như thế?
Ừm. Ờ. Ừm. À. Ừm. Mình á ừm. Theo mình á, thì mình được biết vầy nè, khi mà mình, à, mà thức ừm, mình và cái giấc ngủ của mình nó né sẽ rơi vào cái chu kỳ, chu kỳ ngủ nông, ngủ sâu rồi, kiểu, ngủ ngủ gì? Ngủ nông, ngủ sâu rồi ngủ ngủ ngủ, ừm, có nghĩa là 3 chu
Ừm. Ồ. À ha. À, chu kỳ. Ờ. Ồ. <clears throat> Ngủ sâu, đúng rồi. Đúng rồi, cứ tầm mỗi chú kỳ tầm mấy tiếng, đúng không?
Ờ, thì 1 giấc Ừm. À, 1 tiếng rưỡi á.
Ồ, chuẩn, chuẩn, chuẩn. Cái đấy cũng hình như tớ cũng từng nghe nói về cái vấn đề đấy rồi.
Ừm, ừm. À, có nghĩa là đôi khi có những hôm mình ngủ ít, nhưng mà mình ngủ mà rơi vào cái lúc mà, à, h kết thúc cái chu kỳ á thì, ừm, ừm, thức dậy mình, kiểu như là, mình sẽ đỡ mệt hơn, mệt hơn đỡ hơn là lúc mà mình, à, vừa bắt đầu chu kỳ hoặc là vừa giấc ngủ sâu. Ừm, ừm, thì mình cũng biết
Ừm. Ồ. Ồ. Ồ. Ồ, tuyệt vời nha. Ừm, lần đầu tiên thì tớ tớ hiểu thế, cảm ơn cậu vì đã giải thích về cái về cái chu kỳ ngủ cho tớ nhá. Bởi vì nhiều lúc thì rõ là tớ th ca cảm giác là mặc dù mình ngủ muộn hơn so với hôm đấy mà mình thức dậy mình lại cảm thấy mệt hơn à, mình mình thấy khỏe hơn. <chuckles>
À. À. Đúng. Ừm. Đúng rồi, à, đúng rồi, mình cũng, à, ngày xưa mình cũng từng rơi vào trạng thái đó đó. Ờ, nhưng mà vầy, kiểu như, mình nghĩ là do mình, à, mình thức khuya hông có quen, nhưng mà sau khi mà mình biết được cái kiến thức đó thì nó cũng, a, cũng khá là hay, mình cũng có thể khắc phục được một, ừm, một, à, số cái, a, mệt mỏi. À.
Ừm. Ồ. Ừm. Kiểu như, a, kiểu, kiểu như, mình đã, kiểu, lỡ thức quá giấc thì thôi cố mà thức đến cái chu kỳ đấy rồi ngủ cho đỡ mệt, đúng không? <laughs>
<chuckles> À, cái đó là tính cái chu kỳ mà cái lúc ngủ á bạn, có nghĩa là, ừm, ng sẽ không có tính cái giờ nào mà bạn thức hết, à, là 1 chu kỳ như nãy.
À. À, tức là, kiểu, kiểu, kiểu, sau khi mình tính cho, ưm, vào giấc ngủ đấy, xong rồi mình ngủ mình không biết gì ấy, thì mình sẽ tính vào chu kỳ, chứ không phải cái giờ lên giường, đúng không?
Ừm, ừm. Ờ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, còn mấy giờ là bạn đi ngủ thì nó cũng hông quan trọng đâu, nhưng mà bạn ngủ ví dụ như thường, à, hồi nãy như mình nói là 1 tiếng rưỡi là xong 1 chu kỳ, đúng hông? Thì bạn có thể ngủ 3-4 chu kỳ hoặc là 5 chu kỳ, ừm, thì mình sẽ cộng lên đến cái giờ mà bạn bạn tính ra được cái giờ bạn À, đúng.
Ồ, thế à. Ừm. À, ồ. Ờ. Rồi. Ừm. Ồ. Đến cái giờ mình cần thức, do nó giỏi như thế nó sẽ cơ thể mình sẽ phù hợp. Ừm, trước đây thì cậu cũng đã từng hay thức khuya nhiều chưa? Và nếu mà thức khuya cậu có thức kh thức khuya về lý do gì vậy?